Ya özellikle son zamanlarda birazcık böyle gececi arkadaşlarımla beraber, eee, bilgisayarda çok fazla vakit geçirmeye başladım. Yani farklı farklı aktiviteler yapıyoruz. Bazen kendi başıma da aslında bu gece ekran kullanımının çok arttığını da fark ettim yani, eee. Gündüz belki de çok fazla vaktimin olmamasından dolayı gece biraz daha kendime vakit ayırmak için, eee, böyle farklı farklı cihazlarda, eee, aktiviteler, eee, ak aktiviteleri değiştire değiştire yapıyorum ama bu benim uyku düzenimi inanılmaz bozdu ve günün sonunda sabahları çok yorgun uyanıyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ve yaptığım aktivitelerden de verim alamıyorum. Sanırım bu süreçte birazcık düzenlemeye ve kendimi, iii, daha dikkatli kullanıma itmem gerekiyor. Bu konulara tavsiyelerine açığım.
Evet. I hı. Anladım. Hı hı. Şöyle ki yani bu zaten modern zamanın, ııı, en önemli sorunlarından bir tanesi ekran kullanımı ve işte ke insanın kendini, eee, dinç hissedememesi sabahları çünkü işte muhtemelen kullandığımız cihazlar bizi, eee, yorabiliyor ve uyku düzenimizi zaten bozuyor. Bu bir aşikâr. Ya bunu seni çok iyi anlıyorum. Bu herkesin başına gelen bir durum ama bu çok kısa rutinlen değiştirilmesiyle düzelebilen bir konu. O yüzden endişelenmemelisin kesinlikle. Benim sana birkaç sorum olacak, böyle uyku düzenin hakkında örnek veriyorum. Hangi saatlerde yatıyorsun? Hangi saatlere kadar kalıyorsun ve hani evden mi çalışıyorsun? İşten işe mi gidiyorsun? Ve hangi cihazları, ııı, daha çok kullanıyorsun? Bunları parlak mı kullanıyorsun mesela?
Evet. Tabii ki. Hı hı. Yani, tabii ki gerçekten de, eee, çok, ııı, de değişken aslında bu soruların cevapları. Çünkü bazı geceler, böyle, arkadaşlarımla sohbet ya da oyun çok sardığı zaman, genelde, böyle, gece 03.00-04.00 gibi yattığım oluyor. Onun dışında bazen böyle ço böyle çok, eee, çevremde sohbet edebileceğim ya da iletişim kurabileceğim insan olmadığı zaman hani kendi başıma takılıyorum birazcık. Bazen Instagram'da bir şeyler izliyorum ya da YouTube'da ya da belki, eee, bilgisayarda bir dizi izliyorum, film izliyorum. O süreçte biraz daha erken yatıyorum yani 01.00-02.00 gibi oluyor ya da 12.00 gibi oluyor. O o saatler değişkenlik gösterebiliyor. Onun dışında parlaklık olarak, eee, kesinlikle birazcık, böyle aslında, geceleri sanırım ışığı da kapattığım için, eee, ekranı ne kadar kıssam bile birazcık parlak kalıyor olabilir. O da mesela gözlerimin, eee, artık birazcık böyle bozulmaya ve zarar gel görmeye başladığını da hissettim o yüzden. Şu sıralar biraz kısmaya çalışıyorum ama bu sefer, eee, geceyi de o o filmi ya da diziyi izlerken biraz tatsız oluyor, yani, görüntü bazen karanlık ekranlarda karanlık sahnelerde ekranı göremiyorum. O da hoşuma gitmiyor hâliyle. Ondan dolayı birazcık problemler yaşıyorum aslına bakarsan.
Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Şöyle ki, yani, bu normal, yani, he, ı bu cihazlar kullanıldıktan sonra göz yorgunlukları ve bunlar da zaten, hani, uyku bozukluklarına sebep olabiliyor. Peki sana hangi saatler daha çok kalıyor? İşten hangi saatte eve geliyorsun ve hangi saatten sonra, eee, bu iş iii, bunları yapmaya başlıyorsun? Bir onu da öğrenebilir miyim acaba?
Tabii ki. Tabii ki, yani, özellikle böyle saat, eee, akşam 20.00 gibi evde olduğum için b biraz da gündüz vakti çalışıyorum genelde. Eee, evden çalışıyorum yine ama böyle s artık, yani, o iş iş sonuç olarak, eee, sa o an sadece işe odaklandığın için yani dışarıdaki etmenler, eee, çok fazla seni etkilemiyor ve sanki evde değilmişsin gibi hissettiriyor ondan dolayı, hani, 20.00 gibi artık bütün her şey bana kalıyor yemeğimi yiyorum, duşumu alıyorum, belki bir yürüyüş yapıyorsam yürüyüş yapıyorum. Eee, böyle s u saat 21.00-22.00 gibi artık bilgisayar başına, eee, tekrar geri oturuyorum. Eee, onun dışında, işte, o saatten, yatış saatime kadar böyle bilgisayar ya da, eee, tablet ya da telefonumun başında sürekli vakit geçiriyorum arkadaşlarım varsa arkadaşlarımla yoksa, işte, dediğim gibi film ya da dizilerle böyle vaktim geçiveriyor.
Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Sen şöyle bir ayrıntı verdin bana; eee, arkadaşlarımla oyun oynamaya çalıştığım zaman aslında biraz da sosyalleştiğini söylemek istiyorum üç dört bulabiliyor. Çünkü muhtemelen zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Eee, fakat, hani, kendi başına kaldığında, film, dizi gibi veya işte telefonla, eee, oynadığında veya işte telefonla sosyal medyada dolandığında daha erken uyuduğunu söyledin. 01.00 gibi, işte 00.00-01.00 gibi. Yani değişik değişkenlik olduğunu söyledin. Bu durumda ben şunu tespit ediyorum. Sen arkadaşlarınlayken, yani online olarak ark arkadaşlarınla oyun oynarken, eee, daha fazla zaman harcıyorsun. Daha fazla kendini yoruyorsun. Eee, belki bunu şu ııı, şunu yapabilirsin. 20.00'den sonra bilgisayara geçtiğini söyledin. Belki, hani böyle, eee, bu rutinine biraz bozup da, hani, arkadaşlarından ödün verme tabii ama daha erken başlasan. Yani mesela 20.00 gibi arkadaşlarınla, eee, bir şeyler yapmaya başlasan ve bunu, hani, arkadaşlarına da söyleyerek süreyi kısıtlasan mesela. Hani 2 saat ben size vakit ayırabilirim bugün. Çünkü benim böyle bir rutinim var. Bundan sonra o dakikadan sonra da artık belki böyle biraz, eee, aktif dinlenmeye geçsen nasıl olur acaba?
Aynen. Kesinlikle. Doğru. Yani aslına bakarsan çok iyi olur; çünkü bu bana da iyi gelecek bir süreç. Çünkü sürekli geceleri yapmak artık Yani sabah kalktığım zaman bir ölü gibi kalkmama neden oluyor. Hani, erken başladığım zaman ve bu süreyi sınırladığım zaman gerçekten de, hani, hem bana daha çok vakit kalacak gün içerisinde, hem daha kaliteli ve iyi bir uyku alacağım, hem de sabah daha dinç uyanacağım. Bu süreçte birazcık dediğin gibi, arkadaşlarımla iletişim kurmam da gerekiyor günün sonunda. Yani onlar da bana aslında bu süreçte anlayış göstereceklerdir. Ama tabii ki bazen bazıları müsait olmuyor, hep beraber böyle toplanabildiğimiz vakitler aynı olmuyor, bazısı işinden daha geç döndüğü için, hâliyle böyle problemler yaşayabiliyoruz. Bir de zaman farkı da var. Ben mesela 2 saat, eee, onlardan, eee, geride olduğum için, eee, benim için daha rahat oluyor. Ama onlar 2 saat ileride olunca, hâliyle mesela ben 20.00'de buluşmak istediğimde onlar 22.00'da oluyor, bazısının ertesi gün işe gitmesi gerekiyor. O yüzden, hani, bazen problemler yaşayabiliyoruz. Ama bu uygulanabilecek ve biraz da, eee, benim de aslında burada önceliklerimi, iii, ortaya koymam gereken bir süreç gerçekten de. Onun dışında bir de şeyi söylemek istiyorum, eee, sana söylemeyi unuttum. Gece böyle arkadaşlarımla çok geçe kalacağım zaman böyle, eee, fazladan kahve alıyorum. Bu da mesela benim uykum etki ediyordur. O süreçte de önerilerine açığım.
Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. Şöyle ki zaten kendin de söyledin. Hani, eee, arkadaşlarından bazıları o akşam işi olduğu için gelemediğini söyledin mesela. Oradan başlamak istiyorum. Tabii ki, hani, insanlar her akşam oturup buluşamıyorlar. Bazıları evli oluyor, çocukları oluyor. Onların veya, işte, aileleriyle başka vakit geçirmeleri gereken süreler oluyor. Eee, bu durumda mesela hani o arkadaşlarına sen, eee, anladığım kadarıyla anlayış gösteriyorsun. Eee, tabii ki hani sen de o akşam buluşamadığında belki güs günleri ve süreleri böyle bir hafta hafta, yani, bir takvim gününe böldüğünde işte ben şu gün artık kendime vakit ayıracağım bu kesin. İşte bugün kendime vakit ayıracağım ve bunu yapmalıyım gibi biraz böyle kendini şartlayabilirsen işte o gün belki arkadaşlarına pembe yalanlar olabilir. Hani benim şıraz şu an biraz işim var, gelemiyorum siz başlayın gibi. Veya işte direkt, eee, doğru dürüst bir şekilde, ya, ben bu akşam katılamayacağım. Benim, eee, yani, kendime vakit ayırmam gi lazım gibi bir, eee, iletişime geçersen ben faydalı olacağına inanıyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Belli ki, hani, ilerleyen saatlerde kendin de bunun farkında değilsin. Şu an fark ettin sanırım. Eee, işte, kafein alma ihtiyacı hissediyorsun kahve içerek ki daha fazla, eee, uykusuz kalabilesin diye. Belki, hani, ilerleyen saatlerde özellikle akşam yedi sekizden sonra, eee, yemekten sonra kahve ihtiyacını azaltsan veya almasan bu belki senin uyku problemlerini ve, hani, eee, erken yatmana da sebep olacak uyku problemlerini de çözecek belki de. Ne dersin buna?
Aynen. Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Doğru, gerçekten de bu süreçte, hani, o kahveyi çok abarttığım dönemler oldu, orada da uyku problemleri ast hâliyle doğrudan doğruya bağlantılı oluyor bununla. Ondan dolayı dediğin gibi azaltmam gerekiyor. Hatta mümkünse, eee, yemekten sonra hiç kahve içmemem gerekiyor ki böyle kaliteli ve derin bir uyku uyuyabileyim. Çünkü yani yatağa, eee, başımı koysam bile böyle kahve içtikten 1 saat 2 saat sonra hâlâ böyle kendimi enerjik hissediyorum ve uyuyamıyorum, uykuya dalamıyorum. O süreçte onu azaltmak kesinlikle benim için daha iyi olacak ve onun dışında bir de mesela planlamadan da bahsettin gerçekten belirli saat aralığında şunu yapacağım, şunu yapacağım gibi sürekli kendime telkin etsem ve bunu programlamış olsam, eee, bana bu süreçte biraz daha kesin ve net bir dille arkadaşlarımla iletişim kurmamda da yardımcı olur gerçekten de. Yani ben bu saat aralığında gelebiliyorum, size de müsaitse geleyim beraber vakit geçirelim, sosyalleşelim, aslında dediğin gibi çok yardımcı olacak bana.
Hı hı. Evet. Aynen. Aynen. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum: Eee, ç sen yürüyüş yaptığından da bahsettin. E, yürüyüş yapmak çok güzel bir şey. Eee, özellikle belki de hani, arkadaşlarından sonra, hani, dedin ya: "İşte, biraz önce konuştuk, işte, daha erken vakitlerde buluştuk." Eee, geç vakitleri kendine ayırmak gibi belki, hani, arkadaşlarına vakit ayırdıktan sonra yürüyüşlerini yapsan, yani rutininde bir değişiklik yapsan ve eee, örnek veriyorum, yatmadan 1 saat önce, eee, dışarı çıkıp böyle bir 15 dakika, 20 dakika tempolu bir şekilde bi bir kilometre kadar çok da değil ama hani, ileri geri gidip beynini orada biraz deşarj etsen, boşaltmaya çalışsan çünkü yürüyüş zamanları insanın, hani, en dü en çok düşünmeye aç olduğu ve en iyi düşüncelerini bulduğu zamanlar oluyormuş genel olarak. Hani, beynini burada çalıştırıp eve geldiğinde belki bir 10 dakika kitap, 15 dakika ka kitap kitap ile gözlerini de yorarak, hani, hem de bir şeyler öğrenerek, bir şeyler okuyarak, vakit geçirerek uykuya dalma sürecini hızlandırsan nasıl olur acaba?
Evet. Tamam. Doğrudur. Çok doğru söylüyorsun gerçekten de. Bu süreçte biraz daha böyle geç vakitleri kendime ayırmak hem böyle çok fazla geçe kalmamama da yardımcı olur aslında. Çünkü geç vakitleri arkadaşlarıma ayırdığım zaman bu sefer, eee, zamanın nasıl geçtiğini, dediğin gibi, hani, fark edemiyorum, hiç hesaplayamıyorum ama biraz da kendime ayırdığım zaman, hani, böyle saate bakmak, sürekli kontrol altında tutmak çok daha kolay oluyor. Yani gidip bir yürüyüş yapsam, dediğin gibi, bir kitap okusam aslında bu süreçte hem kendime birazcık, eee, yatırım yapmış da olacağım hem de kendimi böyle mental olarak çok daha iyi hissedeceğim gerçekten de. Yani bunları sanırım yapmak bana bu süreçte çok iyi gelecek gibi hissediyorum.
Evet. Evet. Eee, aynen. Ya, bunun yanında, eee, yatmadan önce, eee, belki, hani, böyle, bir terapi gibi, bir yoga veya, işte, nefes egzersizi... Hani, bunları da yaparsan veya yapmak istersen, hani, bunlar da özellikle nefes egzersizi, bunların, işte, YouTube'da veya, işte, bazı ücretli uygulamalarda çok iyi, profesyonel hâlleri var. Bunları da mesela yapmak istersen, ö örnek veriyorum, yürüyüş üstü kitap ve sonrasında bir 5 dakika kadar yatağın içinde nefes egzersizi ile uy uykuya daha hızlı dalabilirsin. Belki bu, senin, eee, daha iyi uyumana sebep olabilir. Ne dersin?
Olabilir. Yani, tabii ki, dediğin gibi olabilir. Aslında ben günlük hayatımda, böyle, spor da yapıyorum yani. Belki, ııı, uyumadan önce böyle, hafif bir egzersiz yapmak, bir nefes egzersizini yapmak gerçekten de bana bu süreçte, eee, katkı sağlayabilir. Vücudumu birazcık yormak, aslında uykuya dalma sürecinde bana kolaylık da sağlayabilir. Hem bir de egzersiz yapmış olunca kendimi daha dinç de hissedeceğim belki. Sabah kalktığımda böyle, "Of! Ben dün sporumu da yaptım gece yatmadan. Çok iyi hissediyorum. Artık güne hazırım." gibi bir, eee, pozitiflikle uyanmak, bana bu süreçte gerçekten o günü planlamak ve programlamak açısından da çok yardımı olacak gibi duruyor. Gerçekten çok değerli tavsiyeler verdin bana.
Süper. Hı hı. Evet. Eee, ne demek. Eee, son olarak da şunu söyleyeceğim, eee, mesela, eee, yattığın odanın ışığı veya, işte, bir gece lambası kullanıyorsan, bu da senin uyku bozulmana sebep oluyor olabilir. Eee, veya, işte, bazen, eee, dışarıdan çok ışık geliyor olabilir. Yat ya bulunduğun odada, yattığın odada dışarıdan gece lambası, sokak lambasının yanmasıyla, işte, korkunç bir ışık alıyor olabilirsin. Bu durumda mesela perdelerini değiştirip çok daha karanlık bir odada, çok daha izole bir hâlde yatmak da iyi olabiliyor. Buna ne dersin acaba?
A Doğru. Çok doğru söylüyorsun gerçekten, bazen, böyle, sokak lambalarının saat böyle 5-6 gibi yandığı zaman uykumu uykumdan uyandığımı hatırlıyorum ben. O yönden, böyle, biraz daha koyu renkli siyah perde mesela kullanmak gerçekten yardımcı olabiliyor. Onun dışında sosyal medyada mesela soğuk oda da duymuştum; böyle, uykuya dalmadan önce odanın ısısını biraz daha düşürmek yardımcı olabilir gibi, ııı, duymuştum. O da belki de kullanabileceğim yöntemler arasında. Gerçekten, yani, çok değerli tavsiyeler verdin bana. Artık bunları biraz yavaş yavaş kullanıp, sanırım uyku düzenimi daha, eee, uygulanabilir ve sağlıklı hale getirmem de gerekiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim sana yardımların için.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Ne demek. Rica ederim. Ben ya, bu problemi çok kısa bir süre içerisinde zaten çözeceğine inanıyorum. Rutinlerini değiştirirsen, çok kısa bir süre içerisinde böyle bir problemin kalmayacak.
Evet, görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.
Sen de öyle, görüşmek üzere.